Heu, bah, en fait ça a démarré comme ça justement, par exemple la salle de sport, heu, ça a démarré, heu, c'est c'est un proche justement qui m'en a parlé et puis derrière, bah, heu, j'avais des amis qui qui ont été intéressés par, heu, par cela et puis derrière oui, heu heu, je je je je vois très bien le le le le le sens de ta remarque et elle est très, très juste, hein. Franchement, c'est c'est c'est c'est très pertinent en fait. C'est peut-être voir justement, heu heu, des membres de ma famille, des amis pendant le temps sp pendant le temps que je consacre au sport. Heu, c'est-à-dire voilà les impliquer avec moi dans dans dans le processus, heu, sportif. Heu, oui ça m'est arrivé, heu, peut-être moins aujourd'hui, heu, parce que voilà j'ai des amis qui ont déménagé, heu, qui qui ont des autres occupations, heu, qui ont d'autres occupations, heu, qui ont, heu, voilà, heu, voilà des obligations un peu plus voilà, qui répondent à des obligations un peu plus importantes qu'avant et puis, heu, ça, z on va dire que ça c'est un peu cassé, mais après voilà, j'ai j'ai d'autres, heu, j'ai d'autres proches aussi qui se sont mis, heu, à à ces sports-là. C'est vrai que c'est assez compliqué justement de de pouvoir trouver du temps avec, heu, ben, mes amis de base, voilà, heu, qui ont heu, qu'on avait vraiment une attache assez importante avec le sport. On a commencé ensemble avec le sport, heu, mais j'essaie justement, oui, oui, tu as raison. J'essaie vraiment de, heu, de les impliquer au maximum, heu, pour, heu, pour transformer ce temps effectif en soi parce que c'est ça fait d'une pierre deux coups, heu, je dirais, heu, on peut et et et et en plus de ça, moi heu, voilà, c'est c'est peut-être juste anecdotique hein, ce que je vais dire, mais heu, j'ai connu mes mes plus grandes, mes plus grosses performances sportives, heu, à la salle quand j'étais entouré de mes amis, de mes proches, heu, qu'on était tous ensemble, heu et en fait, je le ressentais même pas parce que <tsk> je je ne m je ne prêtais pas attention, heu-heu, à ce que je faisais, heu, c'était bon, j'avais des objectifs, hein, d'entraînement, mais en fait ça passait limite au second plan. Heu heu, vraiment, heu, quand le j'étais épanoui de voir, voilà, heu, amis rigolaient quand on faisait des séances, heu, on racontait quelques blagues donc c'était quelque chose qui qui était vraiment, heu, voilà efficace pour moi. J'essaie justement de reproduire au maximum, c'est ça en fait, heu, et- et voilà, je j'essaie de le refaire, oui.
OK. Mmh. Exactement, oui. Ah! Mmh. Oui. Mmh. Oh, oui carrément. Mmh mh. Ah! Mmh. Oui. Oui, absolument. OK et dis-moi ça te heu, je suppose que ça te manque tout ça non?